Mga nakikita ko nga puro road rage, mga tungkol sa politika, 'di ba? Kaya maganda rin 'yong 'yong may mga ganiyang balita na nakakapag-ano ba, nakakapagtaas ng ano natin, ng damdamin, 'di ba? I mean, 'yong taas ng damdamin, 'yong nagpapasaya ng damdamin bilang Katoliko siyempre, mm.
Puro negatibo na lang, 'di ba? Totoo. Mm. Totoo. Totoo, mhm, mm. 'Tsaka 'yong sa balitang 'yon, ah, hindi lang siya basta-basta na kung ano lang. Kasi isipin mo ah, ang balita na 'yon, eh, worldwide 'yon. Hindi lang basta sa atin, 'di ba?
Mhm. Ah. Mm. Kasi 'di ba 'yon ang pinaka sa para sa mga Katoliko 'yan ang ano, eh. Ah, kumbaga pinaka isa sa mahahalagang, ah, pangyayari, 'di ba, 'yong magkaroon ng bagong Santo Papa.
Oo kasi, 'di ba, simula no'ng namatay si Pope, eh, medyo nalungkot ang buong mundo. Pero no'ng nabalitaan na nagsisimula na ulit mamili, tapos may na nga ang balita na mayro'n ngang isang napiling Pilipino, kumbaga may isang kandidatong Pilipino. Nakakatuwa na 'yon kasi sa tagal-tagal, kumbaga walang napipiling Asian nga daw, 'di ba. <chuckles> Kung siya ang napili, eh, 'di siya ang first sana 'no, siya siya sana ang kauna-unahang pope na Asian.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Oo, puro puti. Hmm, may tanong pala ako siguro medyo matagal ko nang hindi ah, naaral o nakalimutan ko na siguro, paano nga pala ulit nila pinipili 'yong, ano, Santo Papa?
Mm.
Alam mo ba?